Ah, então olha, eu preciso de uma luz, porque eu tenho uma vida super atribulada, mas além dela ser super atribulada, ela é super flexível. Assim, meus horários são muito flexíveis, né. Eu trabalho como freelancer, mas também, eh, dou aulas online, não é. E eu tenho essa dificuldade de conseguir estabelecer um horário regular, sabe, uma rotina, eh, é muito difícil pra mim. Então eu queria saber o que que eu faço? Será que eu eu devo, de repente, eh, perder essa flexibilidade de horários, mas eu não sei se isso seria uma boa, porque eu acho que isso é uma vantagem, né? Eh, p-pra quem, eh, trabalha online, você poder fazer o seu próprio a sua própria agenda, né? O que que eu devo fazer pra não me perder nesses nesses meus horários malucos?
Uhum. Certo. Uhum. Certo. Uhum. Sem dúvida. Uhum. Certo. Olha, excesso de liberdade, excesso de flexibilidade, às vezes são tão confusos quanto restrição, né? Então, assim, o que tá faltando pra você, na verdade, é achar um equilíbrio de o que funciona pra você e pra sua necessidade. Então, a gente pode conversar juntas e tentar entender quais são os pontos, aí, que você tá se enrolando pra ver como é que você consegue ter uma uma uma rotina diária, que não precisa ser completamente engessada, mas na qual você não se perca também. Que que você acha?
Hum. Exato, uhum. Uhum. Uhum. Sim. Perfeito. É isso realmente que eu preciso. Você entendeu perfeitamente o meu problema. O que que você precisa saber? Vai me perguntando que eu vou respondendo.
Tá. Tá bom, vamos lá. Primeira coisa é se você dorme e acorda todos os dias no mesmo horário e quais horários são esses? Caso sim.
Então, eu acordar, eu acordo todos os dias, pelo menos dias da semana, no mesmo horário, às 7h da manhã. Dormir, eu não durmo todos os dias no mesmo horário. Geralmente, assim, antigamente, <giggles> até o meu marido, eh, trabalhar num horário "normal", como qualquer ser humano, <chuckles> eh, a gente j dormia já um pouquinho tarde, a gente dormia tipo 24h e tal, né pra acordar às 7h, eh, e agora que ele tá fazendo plantão até às 2h da manhã
Tá. Hum. Aham. Tá. Hum.
eu não consigo deixá-lo, né? Eu fico com dó dele. Eu falo: "ai, tadinho, ele já tá trabalhando de madrugada, aí, chega aqui não tem ninguém nem para conversar, nem para, né, ajudar em alguma coisa, tal. Aí eu fico esperando ele, aí que que eu faço? Eu fico trabalhando, né? Que eu vou ficar fazendo o quê? Eu vou ficar assistindo televisão?
Sei. Tá certo. <chuckles> Já vai adiantando, tá certíssima.
Não é? Aí então eu fico trabalhando. Só que aí, eu fico muito agitada. Eu fico super acelerada. Então, quando ele chega, ele vai tomar banho, tá super cansado, não sei o quê, e consegue dormir até que fácil, né? Eu, às vezes tenho uma certa dificuldade, assim, de desacelerar ainda, sabe? Então isso tá me prejudicando pra pra pra dormir.
Uhum. Certo. É, homens são também mais fáceis de pegar no sono quando estão cansados, né, alguma coisa meio biológica. Hum.
Uhum. Mas você sabe que eu vi o estudo, eu vi um estudo que a mulher precisa muito mais de sono do que o homem e o homem que consegue dormir mais rápido e mais fácil! Não é deso não é, não é não tem alguma coisa tá errado aí, a natureza errou com a gente.
<laughs> É, é. É verdade, <chuckles> é verdade, mas olha, eh, você disse que você tá muito acelerada, né? Que que você acha de tentar parar de trabalhar 1 hora mais cedo? Você pode ficar acordada, mas não trabalhando.
Sim. Hum. É. É uma boa. O problema é eu trabalhar a culpa. <laughs> É.
De repente, já lendo um livrinho de repente ler um livro, ouvir um audiobook, que seja fazer tarefas da casa, sabe: "Ah, hoje eu vou, sei lá, deixar essa saladinha cortada, ah, eu já vou botar a louça na máquina.", mas que seja uma coisa fora da tela, fora do estímulo mental que você tá tendo enquanto você tá trabalhando, sabe?
Sim. Ai, audiobook é ótimo! Hum. Uhum. Uhum. Ah, é uma boa ideia, hein? Não sei essa parte de m fazer, assim, "preparar salada" nã, nã não, não quero fazer, não! <laughs> Não.
Ou não faça, melhor ainda, tipo, você já trabalhou até às duas da manhã se você alia o seu horário de trabalho com o dele de trabalho e não o dele de chegada em casa, entendeu? Então, você já para um pouquinho mais cedo, já vai saindo daquela daque daquela atenção que você precisa ter quando você te tá com trabalho você pode tomar um banho quente, um chazinho já vai desacelerando.
É, é. Uhum, entendi! Hum. Perfeito! E olha, eu vou te dizer, você falou de audiobook. Eu disse que eu adoro, eu adoro, sabe por quê? Porque ó é é ouvir audiobook, dá 2 minutos e eu tô dormindo. <laughs>
Hum. <laughs> Então, já dá para você escutar um audiobook enquanto você espera ele chegar em casa, entendeu? Que aí, você já vai tá com soninho. Exatamente.
É, já vou relaxando. Eh, eu a olha achei achei muito boa, muito boa essa sua dica. Eh, mas e aí, como é que eu faço? Por exemplo, aos finais de semana, você acha que aos finais de semana eu posso deixar, assim e ficar sem horário também? Ou você acha que eu devo seguir e ficar mais ou menos nesse mesmo horário aí, de dormir duas e pouco da manhã? Ou não?
Hum. Geralmente vocês têm lazer? Vocês fazem coisas até tarde? Porque o que acontece é que geralmente as pessoas que conseguem ser produtivas às 2h, são pessoas que estão com a cabeça ligada tarde da noite, mesmo se não tiver trabalhando, certo?
Uhum. É, sou mi muito eu isso. <giggles>
Uhum. Então, vocês provavelmente assistem filmes já tarde? Ou vão jantar um pouco mais tarde no final de semana, né?
Exatamente. Geralmente a gente assim, eh, nem toma café, né? Vai vai direto para um brunch, assim, né? O café da manhã vira o almoço e a gente só janta depois, bem tarde mesmo, tipo 22h, sabe?
Uhum. Certo. Faz sentido você dormir um pouquinho mais nos finais de semana, mesmo que você vá para a cama tarde, que você acorde um pouquinho mais tarde, pra pelo menos dar essa recarga extra no seu corpo de sono mesmo, sabe. Porque você deve ter sono às 7h na semana, só que você tem que levantar, não é isso?
Uhum. Uhum. Uhum, uhum. Ah, exato. Nossa! Adoraria, ainda mais agora que é inverno, adoraria ficar na cama quentinha, gostosinha. Ah, como eu queria. <giggles>
Uhum. Sim, sim. Mas se você não é uma possibilidade é porque eu tô entendendo que você provavelmente tem um compromisso às 7h, ou tem que levar a criança na escola ou qualquer coisa.
Exato. Exatamente isso, levar as crianças na escola, eles têm horário, não tem jeito.
Se Sim. Se dê o prazer de dormir 1h, 2h, 3h a mais no final de semana, sem culpa.
Hum, bom.
Porque você tá dormindo muito pouco.
Sim, muito pouco durante a semana, né? Quatro horas, no máximo, eu durmo.
Sim, e você você consegue tirar cochilos? Você é uma pessoa que gosta de um cochilinho à tarde ou até no meio da manhã?
Não. Eu já sim e eu até brinco se se me vêem, se me se me virem dormindo à tarde, é porque eu tô doente, porque eu não consigo. Agora, hoje eu fiz um teste, porque hoje eu não tinha um compromisso na parte da manhã, que geralmente eu tenho. Então porque um dos meus, eh, dos meus horários que não são flexíveis, é uma aula que eu dou, eh, às 9h, 9h? 9h, sete e meia, eh, 9h, isso, 9h. Então, eu chego da es de trazer meus filhos da escola às 8h30 e às 9h eu já dou aula. Então, eu já engato direto no trabalho, né. E hoje eu não ti
Hum. Certo. Hum. Uhum. Certo. Uhum. S s sim, você já tá acordada, não não não não não não dá pra você pensar em voltar para a cama e tirar um cochilo depois de deixar as crianças, você já tá na rotina.
Então então foi isso foi isso que eu fiz hoje. Como eu não tinha esse compromisso, eu falei: "Ai quer saber, eu tô exausta, eu vou voltar para a cama" e fiquei lá com o meu marido, lá, até umas 11h30. Eu falei: "Ai, que coisa deliciosa gente, no quentinho", eu no no quentinho da cama, né, porque lá fora estava um frio horroroso. <giggles> E foi maravilhoso.
Hum. Certo. Uhum. E é uma possibilidade, de repente, você começar suas horas de trabalho depois das 10h, já que você trabalha até tão tarde?
Então, às terças e quintas não. Não, terças e sextas, mas segundas, quartas e quintas, sim.
Uhum.
Já é uma eu vou começar a colocar isso na minha agenda, viu? Essa essa dormi de volta. <chuckles>
Sim. Estipula isso, porque assim, eh, você sabe que você tá dormindo menos horas, você tá dando conta, mas você tá cansada e cada hora importa, cada meia hora, uma hora a mais que você pode ter de sono, na semana ou no final de semana, vai te ajudar a você tá atenta, a sua cabeça tá pensando bem de manhã, você não tá, eh, com o seu sistema imunológico mais, eh, frágil, porque você não tá dormindo o suficiente. Então é uma questão de equilíbrio de saúde mesmo. É o que a gente falou no começo desse papo, né, a flexibilidade, ela é ótima. E você não precisa engessar, mas você precisa encontrar em um meio termo que funciona para você.
É verdade. Uhum. Hum. Uhum. Sim. Uhum. Sim. Sim, perfeito. Nossa, adorei! Realmente muito boas as suas dicas. Mas me diga uma coisa: você me falou assim de, eh, dormir uma umas horas a mais, qualquer hora qualquer meia horinha conta. Você acha que é possível a gente, eh
Hum. Uhum.
Tirar o atraso do sono que não não teve durante a semana no final de semana ou o que passou, passou e paciência?
Hum. Então, infelizmente, vários estudos dizem que não, que você não repõe o sono perdido e principalmente que quanto mais velho você fica, você precisa de mais sono profundo pra você se reestabilizar, né.
Ah, poxa! <gasps> Ai, meu Deus, preciso realmente mais 2 horinhas. <laughs>
Então é uma cilada, mas assim, eh, não tem como recuperar. Não dá para você falar: "Eu dormi 3 horas essa noite, aí eu vou dormir 11 na seguinte e vai ficar equilibrado.". Não é assim que o corpo faz. É. Nã infelizmente, não. Porém, claro, cada vez cada noite que você dormir um pouco mais conta como uma noite onde você, eh, recarregou a sua bateria melhor.
É. Não é não é assim que acontece, né, não é assim que funciona! <laughs> Hum. Uhum. Uhum, uhum. Então, realmente o a coisa é eu conseguir no mesmo dia, tentar voltar pra umas 2 horinhas, 3 horinhas de sono, quando eu volto de levar os filhos na escola.
Né, então... Exato. É, se você conseguir fazer isso, hã, eh, acredito que sua tarde seja muito mais produtiva até, sabe? E aí, à noite muito legal a ideia de você estar trabalhando pra esperar seu esposo, mas pensar em desacelerar mais cedo do que você está desacelerando agora.
Uhum, Uhum. Sim, perfeito. Já anotei os seus todas as suas dicas, e já vou começar colocar em prática hoje! Eh, hoje eu já de manhã eu já conse já consegui dar uma dormidinha de volta e também pude ver que realmente dá certo! Muito obrigada viu, pelas dicas, eu adorei!
Tá bom. Que bom. Uhum. Imagina, eu fico muito feliz em ajudar e se você precisar de mais dicas, eu estou por aqui, tá bom, até mais.
Tá ótimo. Muito obrigada viu, até uma próxima. Vou te procurar nas próximas, hein. <chuckles> Até breve!
Combinado, tchau, tchau.
Tchau, tchau.